Você acha que a confiança é algo que se constrói rápido o ou acha que leva tempo e por quê?
Eu acho que, em geral, é uma coisa que leva tempo, eh. Eu também acho que depende muito da situação, porque, às vezes, você conhece uma pessoa, assim, você encontra uma pessoa que você quase sente na hora que é uma pessoa confiável. Você consegue sentir na na na conversa que seja que é uma pessoa que você pode confiar, mas eu acho que a confiança mesmo é uma coisa que leva tempo, porque tem que ser demonstrada, eu acho, em geral.
Uhum. Claro. Uhum. Uhum. Sim, sim, ok. Você falar isso por acaso, porque o que eu ia dizer era, eh, assim, isso novamente é um pouquinho, né, obviamente, isso tudo é sempre um pouco pessoal, mas o que eu ia falar: eu sinto que eu sou o tipo de pessoa que sou, no geral, de confiar até a pessoa me dar motivo para não confiar, né. Mas o que você falou também é verdade, porque há confianças e confianças, né. Há aquela confiança, obviamente, que requer tempo, mas há também aquela confiança que é tipo: "Ok, eu confio, tipo, essa pessoa me passa, né, confiança". E porque depois também tem muito isso, né. Tem muito aquilo de, tipo, essa o que que onda, né, que vibe essa pessoa me passa. É uma vibe de confiança, é uma vibe mais, assim, uma pessoa meio que tem que ter um pé atrás, né, também tem muito isso no início, né.
Aham. Sim. Sim. É, tem isso, tem isso. É. É, aquela coisa da inconsistência, por exemplo, numa pessoa também, que pode gerar uma forma de, não é falar que é desconfiança ou que seja, falta de confiança, mas, tipo, você fica já com o pé atrás se você não conhece a pessoa, porque, obviamente, depende, eh. Mas, se você conhece u uma pessoa que você não conhece direito e ela tem uma atitude mais inconsistente, sabe.
Uhum, uhum. Uhum. Uhum. Sim.
É, aí eu acho que isso pode deixar você um pouco, tipo: "Será que eu posso confiar nessa pessoa?" <chuckles>
E mas, assim, quais outras atitudes, assim, você acha, para além disso, que uma pessoa pode ter no dia a dia que, né, pode no caso, demonstrar até que é confiável. Você acha que tem alguma coisa assim que você consegue pensar?
Eh, tô pensando aqui agora sim. Eu acho que pequenas coisas É, mas é, assim, pequenas coisas como por exemplo
É um pouco difícil talvez, né?
porque assim, de novo, <chuckles> eu não sei, para confiar em alguém, eu não acho que é necessariamente atitudes pequenas do dia a dia, assim
Uhum.
é difícil dizer.
Se bem que atitudes pequenas, eu acho que também podem, eh, podem ajudar, né, a você construir essa confiança, né. Por exemplo, vamos dizer: eu eu acho que eu consigo te dar um exemplo, eh, assim um pouco abstrato, mas uma pessoa, né, uma amiga sua, por exemplo, que você vê que, por conta própria, as iniciativa própria, ela corre atrás pra te ajudar quando ela vê que você precisa de ajuda, ou ela, tipo, né, sai ali daquele caminho dela, né, assim, pra pra ajudar outras pessoas, por exemplo, né. Eu acho que isso é uma pequena atitude, porque, pelo menor que seja a atitude, né, eu não tô falando que tem que ser gestos gigantes aqui, mas pequenos gestos desses, né, de ajuda às outras pessoas e amigos etcétera, isso, pra mim, já mostra uma confiança, né, já dá uma certa confiança e fica: “Essa pessoa não tem por que, não tem obrigação, ninguém pediu, mas ela vê e ela vai ajudar, e ela vai atrás”, sabe.
É. Diga. Não, sim. Aham. É, isso é verdade. Sim, sim. É, eu concordo. Mas é verdade, com um um amigo assim ou amiga que faz isso, de fato, que você percebe que a pessoa não precisa nem, eh você não precisou falar nada, ninguém precisou falar nada e a pessoa vai agir desse jeito já para te ajudar, aí você vê que é uma pessoa com certeza confiável, uma boa pessoa de fato. E aquela coisa de você também manter as promessas que você faz e tal, né, eh, as coisas que não são você não fala c da boca para fora somente, né, as coisas e você realmente vai cumprir, né.
Eu acho que isso pode ser um exemplo, por exemplo. Exato. Uhum. Uhum. Claro. Uhum, uhum. Mantém a sua palavra, né.
Exato. Eh, coisas assim eu acho. E aí se você p chama isso de pequenos atos do dia a dia ou não, porque po eh, para mim pode ser, não deixa de ser um pequeno ato, né, eh, só só você manter a sua palavra, eu acho que é. Por exemplo, mas aí é tipo
Uhum. Não deixa de ser, sim. Uhum. Sim. Né, e mesmo diz, diz.
Não, não pode falar.
Não, eu só ia voltar um pouquinho o que eu tava falando, né, antes é tipo, por exemplo mesmo e e e assim, não quando eu digo em ajudar por exemplo, não é necessariamente só ajudar amigos, né. É mesmo as vezes ajudar pessoas que você nem conhece, né, aquela coisa. Isso então acho que é mostra ainda mais confiança, né. Porque é isso que você falou, mostra que é uma pessoa boa, né, pra ela ir porque a confiança de certa forma é é um pouco ligada a isso, né, é ligada a bo bondade, né, de certa forma. Sim.
Hã? É, não deixa de ser, eu acho que é um bom caráter, uma pessoa de bom caráter.
Exato. É, exato. Ou seja uma pessoa que você vê que tem boas atitudes e etcétera, é uma pessoa que, né ué, te te te passa confiança, né.
Exato. Sim com certeza, que é aquela coisa, né, de tipo e assim, e existem casos é claro, que você conhece uma pessoa, que você confia na pessoa, que te passa um tem uma boa impressão, né, na 1ª vez que você conhece a pessoa que seja, e e depois você arrepende de ter confiado naquela pessoa, porque a atitude dela totalmente diferente do que você esperava, né. É
Uhum, uhum. Sim, claro. Mas isso não é em muitas vezes entra ali aquele fator de manipulação, né.
É, é verdade, porque a pessoa tá sendo falsa então no começo eu que
Exato, exatamente. Se uma pessoa que te passa confiança, faz várias coisas que fazem você ter confiança, e depois te mostra que afinal não dava, isso não deixa de ser uma manipulação e falsidade, né.
É. É, não deixa de ser. É aquela coisa de novo tudo questão de contexto e aí tipo, você também situações em que você tem que tentar entender do outro lado o que tá acontecendo, mas tem situações são tão óbvias que é alguma, né, simplesmente a pessoa não não é confian não é confiável.
Uhum. Uhum. Exato, sim. Mas e e já mas
E eu, no caso, aqui não tem nenhum eu não tem nenhuma coisa que me venha a mente
Eu ia perguntar isso agora. <laughs>
eh, bem agora, eu não tenho nenhuma coisa na minha mente, mas eu ia perguntar se se você, por acaso, tem alguma coisa que você já passou, assim, que você aprendeu com isso?
Uhum. Hum. Imagina. Aprender, eu não sei se eu diria que eu aprendi com essa situação que eu vou mencionar. Eh, assim, depende depende, porque eu acho que, tipo, quando você diz, tipo, eu não sei, pelo menos são essas experiências que eu penso, eh, do gênero, o que me faz pensar, eh, então eu entro para uma próxima, não devo confiar em pessoas. Sabe o que eu quero dizer? Ou seja, sim, sim, sim, no geral, tipo, com não devo confiar logo em pessoas, né, porque eu tenho muito como eu falei no início, eu tenho muito essa essa mentalidade, né, de confiar, obviamente, né, há situações em que não, né, que uma pessoa não me passa confiança. Mas eu estou falando, no geral, eu tendo a ser uma pessoa que sou mais, eh, sou mais de confiar, até me mostrarem que não devo, né. Eh, mas, assim, também, a verdade é, por exemplo, vou te dar agora um exemplo para poder, tipo, você conseguir se contextualizar um pouco. Eh, eu tive um trabalho de grupo uma vez, né, eh, tinha uma menina que era de fora etc., e ela estava lá em de intercâmbio, coisa assim, e ela, eh, tínhamos uma entrega no no dia seguinte, que era a entrega final do trabalho, e essa e já tínhamos uma pessoa a menos no grupo, que uma pessoa já tinha dito que não ia poder, né. Mas estava a causar um pouquinho de problemas, isso já, e essa menina também já estava ciente disso, obviamente, eh, e ela em cima da hora, também, ficou lá, né, supostamente para fazer trabalho, mas depois ela ficou: "Ai, eu também tenho outra entrega, então eu vou eu vou fazer isso, se vocês não se importarem, e de depois continuo aqui." Né. E eu e a outra pessoa que estava comigo ficamos: "Ok, tipo, sem problemas. Você faz isso, depois você continua aqui ajudando." E o que aconteceu é que quando ela acabou de fazer o trabalho dessa outra entrega que ela tinha individual, ela falou que tinha que ir embora, porque tinha um concerto o que quer que seja.
Aham. Hã. No geral. <laughs> Ou o que? Ok. Ok. É. Confia nos outros. É. Hum. Aham. Aham. Ok. Ah, ok. Ok. Sim. Aham. Meu Deus, que caos.
Exatamente, ou seja, foi uma pessoa que esse meu grupo nós confiamos, né, deixamos ela entrar, e aquilo, na verdade, foi meio que uma facada total nas costas porque nos prejudicou imenso a mim e a pessoa que ficou lá comigo, né, a trabalhar até muito tarde por causa disso.
Aham. Sim.
Portanto isso, por exemplo, é é um exemplo que eu tenho, em que eu de, fato, me arrependi um pouco.
É é mais fácil você Não Pode falar, desculpa.
Diz, diz. Não, não, pode falar, pode falar.
Eu só ia falar que é mais fácil, até de pensar em casos, assim, que você está pensando trabalho ou escola, o que seja, eh, em situações que você de certa forma, universidade, escola, que seja, também, em escola, quem sabe, não tanto, mas universi universidade, já está indo mais para um, eh, um ambiente mais profissional, em que as pessoas têm uma responsabilidade individual para projetos e é que nem um trabalho, né, quando você está no trabalho, você a princípio em princípio, você não tinha que ficar, né, correndo atrás para os outros, eh, fazendo o trabalho deles ou você tinha que poder, simplesmente, delegar, né, o projeto, os trabalhos e as pessoas cuidavam da do do problema daquelas que tem que cuidar e pronto. É, então é mais fácil você pensar em situações com pessoas que, não, eh, não fazem a parte delas e que, basicamente, vão contra a sua confiança, né, a confiança que você tinha colocado nelas.
Aham. Uhum. Exato. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Sim, exato, porque não deixa de ser uma falta de confiança, né, uma quebra, ali, na confiança, uma coisa dessas.
Exato. é porque a gente fala exato, porque, tipo, eh, eu também pensei, agora, no meu caso, eu também já tive situações assim, voltando, também, para universidade, eh, em que pessoas no grupo que você está, eh, deixavam tudo por último momento e você dependia, quem sabe, do material que aquelas pessoas tinham, para você fazer a sua parte das coisas, coisas assim, sabe, e e a questão toda é que acontece, às vezes, que você pensa essa você nunca imaginava o que essa pessoa ia fazer isso, sabe, você não ia imaginar que ela ia fazer isso. E a proba
Uhum. Uhum. Ah, sim, uhum. Sim. Uhum, uhum. Pois, porque ela mesma sai prejudicada no fundo, né, geralmente.
É, assim, exato. Nem sempre, mas, eh, às vezes, sim, e eh, e você fica pensando tipo
Nem sempre. Porque ela ela corre o risco, né, corre o risco de se prejudicar também, quando faz coisas dessas, porque da mesma forma que você confia nela e ela depois mostra não ser confiável, você podia, perfeitamente, também, não ser uma pessoa confiável, né, e também não fazer o trabalho. <chuckles>
É exato, verdade. Mas é uma coi Exato. Exatamente. E, enfim, mas, aí, é nessas horas você não tem muito o que fazer, né, e, aí, o que você aprende numa situação dessa é que
Sim, é, ou aceitar ou todo mundo falha.
É, exato, mas você aprende uma situação dessa, basicamente, que você tem que estar preparado, né, em uma situação em que você é forçado a confiar em uma pessoa que você não conhece, né, basicamente, eh, direito, eles têm, eh, que se preparar, né, eh, para que, quem sabe, essa pessoa, né, você tem que você tem que partir do pressuposto, é o que eu fazia, que as pessoas vão fazer o que elas têm que fazer, mas você também tem que estar preparado para que, quem sabe, alguém não faça e ficar de olho quem tem mais a atitude, né, de alguém que não faria isso ou que não
Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Mas é difícil, porque, às vezes, a maioria das vezes, as pessoas não demonstram isso ou, assim, é difícil você captar, né, se a pessoa faria isso ou não.
É, em geral, eu acho Que de pode ser.
Até porque eu acho que assim mas me diz
Não, só tô concordando com você.
Hum. Não você tá falando que até porque um pessoa, normalmente, né, uma pessoa que trabalha, ela nunca n vai passar pela cabeça dela que alguém seria capaz de se colocar numa situação tão arriscada, né, de não fazer um trabalho, e e principalmente se for em cima da hora, né.
É.
É, porque você nunca faria isso, portanto é difícil você, né, <chuckles> e se colocar, tipo assim, quer passar pela sua cabeça exatamente, eh, que que isso seria possível, né.
É, exato. Imagina. Concordo. Mas Mas eu acho que é muito difícil nessas situações de novo, porque você não teve tempo também pra conseguir, né, avaliar ali, eh, caráter da pessoa, <chuckles> isso é meio que forçado, porque tipo, eh, assim, se você conhece uma pessoa por mais tempo a tendência é que você vai ser você conhece uma pessoa com muito tempo, que é uma pessoa que é sua amiga ou o que seja, obviamente que você a tendência é que você vai confiar mais nessa pessoa, vai começar a confiar mais e mais. Eh, porque você também pode conhecer alguém que não é exatamente amigo ou amiga que seja, e você aprende com a convivência com aquela pessoa de que ela não é uma pessoa confiável, mas você, às vezes, tem conviver mesmo assim com aquela pessoa, lidar com aquela pessoa. Então, assim, só pensando agora, s né, eh, nessa questão de tipo, você conhecer alguém, eh, né, não necessariamente significa que você vai, eh, aumentar a confiança naquela pessoa, pode ser justamente o contrário, você vai perceber que é uma pessoa que não não é confiável <chuckles> infelizmente, né.
Claro, claro. Sim, sim, sim. Uhum. Exato. Sim. Claro. Uhum. Exato. Sim, sim. Claro. Sim, mas ao ao mesmo tempo, por exemplo, voltando um pouquinho o que você perguntou antes, né, eu pessoalmente tenho muita dificuldade em olhar, né, e pensar tipo: "Que que eu aprendi por exemplo, com essa situação que eu falei?". Tipo, o que que eu poderia ter aprendido ali assim, sabe. Quanto mais era era isso, era não ter confiado numa pessoa, né, <chuckles> entende. Isso tudo aqui é meio que pra concluir aquilo que eu estava dizendo, que eu acho que é difícil você, tipo, em muitas situações, né, é é difícil você dizer tipo: "Ah, eu aprendi isso ou aquilo". Porque, principalmente, quando quando o tema é confiança, né, porque eu acho que muitas vezes é isso, é tipo, a única coisa que eu poderia ter aprendido aqui no fundo era eu não ter confiado, <chuckles> entende?
É. É. Não. Entendi. Sim. É, é, eu sei o que você quer dizer. É uma
Mas é aquilo, acho muito difícil, tipo, chegar numa a uma conclusão, né, final, né, nesse tema. Portanto
Concreta. Mas é interessante escutar a sua opinião. Obrigada.
Sim, igualmente. <chuckles> Obrigada.